Ya, ımm, istiyorsan mesela çaydan yani, ilk mesele hangisini içersin, eee, gün sabah kalktın işte, eee, rutinini yaptın vs. ilk çaya mı gider elin kahveye mi gider? Onu merak ettim.
Hıı. Aslında şöyle, ben yalnız yaşadığım için biraz daha kahveciyim. Çayı böyle daha topluluk içerisinde çok daha f seviyorum. Ha, tat olarak çaycıyım ama, eee, daha sıklıkla yaptığım şey kahve aslında o yüzden. Eee
Hıı. Hı hı. Sanki bu çayın böyle daha kalabalıkta iyi gider bir havası mı var? Tek başına hani u demlemezsin uğramazsın mı? Hıh. Hıh.
Evet, ya, ailemden öyle gördüm galiba, ya. Hep böyle kalabalıkta içtim çayları. Çocu hani, bizim evde, mesela, günde 3 defa çay demlenirdi. Sabah kahvaltısında, işte, öğlen ikindi gibi Evet, evet, devamlı. Hatta bazen, eee, eğer kalabalık bir aile kahvaltıysa, mesela, o 2'nci çay da demlenirdi. Çayı çok seviyordum o yüzden. Eee, ama tek başına demlemeye
Bak, bütün gün çay var evde, yani. Hı hı. 6 dem çay demleniyor evde. <chuckles>
eee, olmuyor ya. Tek başına çay demlemek biraz fazla meşakkatli geliyor. O yüzden biraz daha kahveciyim.
Yani zaten, herhâlde 1 tane ya da 2 tane içiyorsun. Onun için de değmez gibi mi düşünüyor insan, çay için yani?
Evet ya, öyle gerçekten. Hani kalabalıkta içiliyor da şeyde olmuyor, tek başına olmuyor.
Peki, hani, uyur Hı hı. Evet, tek başına sanki zor gibi. Peki, hani, nasıl bir, iii, işte, standartın ritüelin var? Kahve içiyorsun ya da bir ritüel var mı? İşte, şundan sonra şöyle içerim, şu saatte çay saatimdir falan. Nasıl oluyor? Anlatsana biraz.
Hı hı. Var, var. Bir kere, eee, evden mi çalışıyorum, ofise mi gidiyorum, o aslında içeceğim kahvenin, eee, öncelikle çeşidini belirliyor. Yani, eğer mesela, ofise gideceksem ofiste bizim espresso makinemiz var diye bir kere espresso bazlı kahveler içiyorum. Bazen, işte, lungo, bazen americano içiyorum. Eee, ama Evet, evet, seviyorum. Günde zaten 1'den fazla kahve içmemeye çalıştığım için aslında bu rutinlerim ayrışıyor. Eee, dikkat ediyorum kafein tüketimine. Kafeinden dolayı birazcık, ya Hı hı. Açıkçası öyle.
Tamam, güzel Hı hı. Seviyorsun onları. Hı hı. Hıı. Neden peki günde 1'den fazla, fazla mı geliyor? Hımm. Yani, merak ettiğim için soruyorum. Eee, ne kadar kahve içilmeli günde? Kişiye göre değişir mi? Hani, sen direkt bireysel bir işte kafeinin fazlasını mı hissediyorsun? Nasıl oluyor yani o? Az mı içmek lazım aslında?
Tabii, tabii. Hı hı. Ya, aslında, Dünya Sağlık Örgütü'nün, eee, günlük kahve özelinde değil de, eee, kafein tüketimi özelinde tavsiyeleri vardı. O da genelde, işte, 1 tane espressodan biraz daha fazla kah eee, kaf e kafein alabiliyorsun. Mesela, Türk kahvesinin daha az olduğu için 2 tane Türk kahvesi içilmesinde bir problem yok. Eee, ama
Hı hı. Tamam. He, kafeini az türk kahvesinin. Anladım. Peki, çayda nasıl sanki çayda da mı var, eee, kafein?
Evet, aynen öyle. Ben o yüzden Efendim? Evet, var. Aslında çayda da özellikle siyah çayda kafein var ama kahvenin yanında tabii ki çok az. O yüzden, eee, bir de çok sulandırılmış olduğu için o kadar etki etmiyor galiba.
He.

Hı hı. Peki, eee, çayın da aslında farklı çeşitleri var. Tabii şimdi, işte, Türk çayı, belki İ İngiliz çayı deyince aklımıza siyah çay geliyor. Eee, başka çaylara ilgin var mı? Çünkü o kadar çok çıktı ki, yani markete gitsen sanki 100 tane çay görüyorsun, hepsinde farklı şeyler var. Böyle, sevdiğin farklı, eee, çaylar da var mı; ilgini çeken, hoşuna giden?
Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii, tabii. Gerçekten öyle. Eee, ben mesela, farklı çaylar denedim. Mesela, eee, Kuzey Afrika'da, eee, hem Tunus'ta hem Fas'ta deneyimleme fırsatım oldu. Onlar mesela çayı şekerle demliyorlar, içine nane atıyorlar. Bazen, eee, kuruyemiş atıyorlar mesela aroma versin diye. Onların öyle, eee, çayları vardı. Eee, gerçekten ilginçti. Eee, İngilizlerin zaten sütlü çayı, eee, çok meşhur. Eee, çok benlik değil.
Enteresan. Ha! Çok enteresan. Çok farklıymış. Hı hı. Hı hı. O o da kulağa enteresan geliyor aslında, hı hı.
Eee, bence de ama benlik değil mesela. Ben gerçekten zaten, eee, çayın o sert tadını seviyorum. Eee, şeker de atmam ben kendi çayıma. Biraz da o anca, işte, böyle meyve çayını falan böyle, işte, hani, eee, seviyorum. Onu, mesela bitki çaylarını vs.
Biraz sert olacak diyorsun, hı hı. Hı. Şimdi papat Aynen öyle, onu söyleyecektim.
Orta Avrupa'da daha çok görmüştüm yani.
Emm, papatya çayı olsun, işte, ne bileyim, elma çayı olsun, böyle, farklı farklı oluyor ya. Onlardan mesela alır mısın eve, arada da bunlardan içeyim diye? Yoksa evde daha daha şeye, siyah çaya ve kahveye, eee, sadık mısın? Hah!
Evet, evet. Hı hı, valla kıştan kışa biraz ıhlamur içerim. Eee, birazcık yeşil çay içerim açıkçası.
Ha, ıhlamur mesela alabiliyorsun.
Eee, ama mesela dışarıda, özellikle Türkiye'de bir kahvehaneye falan gittiğimde favorim elma çayıdır. Hani, kimisi, işte, kivi sever, muz sever ama ben elma çayını çok severim.
Peki, ıhlamuru Hı hı. Tamam.

Hımm, o biraz daha senin ağız tadın. Anladım. Peki, hani, şey der ya bazen insanlar onu merak ediyorum. "Hani, ya çay bile demleyemem." gibisinden. Sen bu duz ya da kahve için. Ya bu zor bir şey mi? Orada, ya, bir, iii, yani gördün mü birini yapamazken? "Ay bu nasıl oluyor? Kahve nasıl demleyeceğiz?" Ya, basit gibi geliyor kulağa ama z kolay mıydı, öyle tanıdığın insanlar oldu mu? "Ben bunu yapamam sen yap." Sen Ha var mı? Hıh.
Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Ya, mesela arkadaş grubunda falan bir araya geldiğimizde, eee, nedense şununla alakalı bir sıkıntı oluyor: "Ya hadi bir çay suyu koyun da, hani, tamam ben demlerim." Yani böyle bir yaklaşım var. Galiba bu çayın demlenme süreci biraz daha uzun sürdüğü için kahveye göre insanlar biraz daha erinebiliyor bu işi yapmaktan. Eee, biz mesela, evet, o yüzden arkadaşlarla hep şey yaparız. İşte, atıyorum biri çay suyunu koyar o bir 15 dakika demlenir. Ötekisi gider çayı demler. Onun biraz dinlenmesi lazım zaten. Sonraki kişi de, işte, ilk servisi yapar. Evet, evet.
Ha ha. Ha ha. Çekiniyorlar herhâlde. Hı hı. Takım çalışması yapıyoruz. <chuckles> Herkes <chuckles> sorumlulukları var yani: suyu koyan, ııı, demleyen ve servis. güzel payla He.
Aynen öyle. Ama kahve öyle değil. Direkt demleme o işlemi biraz da aslında teknik olarak zor olsa da, eee, peşi sıra yapıldığı için böyle bir bekleme eylemine gerek olmadığı için aynı anda yapabiliyorsun yani benim açımdan en azından.
Hızlı hızlı bir şekilde yapıyorsun diyorsun. Ya, evet, farklı şeyler aslında. Bir de şeyi merak ediyorum: Yani hani tabii bu de e i f herkes farklı tercih ediyor. Belki kültüre göre de değişiyor mu bu arada yani? Eee, atıyorum Türkler daha çok çay içer, işte, eee, Avrupa'da, Amerika'da daha çok daha oy öyle bir şey hissettin mi? Hımm. Çı
Hı hı. Bence illa fark ediyordur ya. Ya bununla alakalı bir kere şeyler var. Eee, dünya istatistiklerine falan bakmıştım, hani, en fazla çayı tüketen toplumlar diye. Eee, tabii, tabii, bunlar var. E, işte, İngilizler çok tüketiyor, Hintliler, Çinliler, eee, Türkler çok fazla çay tüketiyor. Bunu istatistiksel olarak söylüyorum aslında. Yani bu şeyi ölçüyorlar aslında. Kişi sayısı başına içilen kahve gramajını falan ölçtüklerinde bizler gerçekten, iii, ön sıralardayız yani.
Hıh. Harika. Ha ha. Hıı. Hı hı. Çok güzel. Güzel bir istatistik. Ha ha. Ha ha. İii, bi sen de meraklısın bayağı araştırmışsın da: Kim ne içer, ne kadar içer? Eee, bilg seviyorsun, bilgilisin bu konuda. Aaa, bir de şeys şeyi soracağım. Yani tabii ki de, işte, tercihe göre değişiyor, kültüre göre değişiyor, ağız tadına göre değişiyor. Peki, emm, hani, ki etkisi ne sende? O "kafein" diyoruz ya, atıyorum, işte, hani, ne bileyim öğrenciyken ya da çalışırken, hani, daha çok odaklanmak mı? Bazen vücudu yorup su yani, susuzluk mu yaratıyor? Nasıl bir alışkanlığın oldu? Seni nasıl etkiliyor içtikten sonra, eee, çay, kahve?
<chuckles> Evet, evet. Hı hı. Gerçekten öyle. Hı hı. Hı hı. Evet.

Eee, yemekten sonra özellikle, mesela, Türkiye'de ailemle falan, eee, bulunduğum zamanlarda yemekten sonra çayı seviyorum. Ama yine akşam saatlerinde oluyor bu. Eee, ama şeye dikkat ediyorum mesela, eee, kahve de çay da aslında biraz, eee, yemek sonrasında çok tavsiye edilmiyor. Hani, arada en azından biraz mesafe olsun ki demir emilimini azalttığı için en azından bir 15-20 dakika mesafe koyun, falan derler. Ama evet bizde, böyle, özellikle yemeğin üstüne bir çay, bir Türk kahvesi kültürü var. Ben onu birazcık kırmaya gayret ediyorum aslında.
Hımm. Ha çayı seviyorsun Hı hı. Öyle mi? Hımm. Hı hı. Aynen öyle. Şeyi merak ettim, yani, ne kadar süre diyorlar mesela atıyorum, yemeğini yedin, hani, ne kadar bekle diyorlar o emilin problemini yaşamamak adına var mı öyle bir, eee, aklı yani, duyduğun, ok
Hı hı. Ya, en azından bir 20 dakika, aaa, ara verilmesi tavsiye ediliyor, işte, uzmanlar tarafından. Eee, ama bu muhtemelen belki kişinin yediği yemeklerin sindirimi ile de alakalıdır bence.
Hımm. Ha ha. Yemeğe göre de değişir diyorsun, anladım. Şey çıkmıştı mesela duydum hani bu, ııı, eee, rakı masasında da ara çayı gibi şeyler, ııı, var mı mesela? Öyle bir, eee, ımm, popülerlik varmış. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? İyi midir? Çünkü hem yiyorsun. Heh. Hoşuna gidiyor. <chuckles>
Tabii. Evet, evet. Ya, ben seviyorum. <chuckles> Evet, normalde eleştirilen bir şey. Hani, artık bu işin de gurmeleri var. Onlar çok, eee, tavsiye etmiyor, hani, benim de sevdiğim gerçekten insanlar var. Ama ben y yakıştırıyorum ya bu, bir ara verip, böyle, işte, hafif, eee, o ağzının tadı bir toparlansın, bir sohbet kırılsın, bir ayıl diye o aradaki, eee, şeyi seviyorum aslında.
He he. Hıh. Hı hı. Sıcak bir şey geçsin, belki, biraz boğazından. He he. Ya ondan sonra devam edebiliyorsun, yani, arada küçük bir çay içip sıcak, eee, rahatlatıyor. Sonra yine. A ha ismi öyleydi sanki, değil mi? E evet. Eee, sen hani bunun popüler olması he he. A, olabilir. Bunun popüler olması hani herhâlde yakın zamanlarda olan bir şey. Çünkü dediğin gibi eskilerde
Evet, evet. Ara çayı gibi zaten dediğim gibi, işte. O, ismi var mı bilmiyorum da ben aklıma öyle geldi. Evet, evet, geçmişte böyle bir şey yokmuş ya.
geçmişte, böyle, bir şey yokmuş, evet. Ya, güzel, farklı, farklı alışkanlıkların var ama çay ve kahve bir şekilde he hep hayatında herhâlde anladığım kadarıyla. Eee, dönemsel olarak artıp azalıyor mu yoksa artık bir çizgin mi var o standartta mı içiyorsun çoğunluk olarak?
Hı hı. Evet, evet, ya ben, eee, seviyorum ikisini de.